Então, hum, olha só, quando eu cheguei, eu não tinha nada, né, então eu não pude trazer móveis, eu trouxe uma mala, co na verdade eu trouxe 4 malas, somos uma família de em 3, né, eu, meu marido e minha filha. Eu trouxe 4 malas de 23 quilos e e 3 malas de mão. Foi isso. <laughs> Isto é, o que que eu priorizei trazer do Brasil pra cá: itens de lembrança, então álbum de fotos, coisas que eu não poderia comprar. Então eu parti desse princípio, peguei as minhas melhores roupas e também trouxe. Só que quando eu cheguei, eu precisei comprar tudo. Então, eu você compra tudo de de logo na chegada. Então eu comprei 1 carro, eu comprei, hã hã, móveis pra minha casa, cama, colchão, mesa, enfim, tudo pra casa, tudo o que era essencial, assim, que eu não poderia viver sem. E aí tem as coisas supérfluas, que eu que pra mim não é é que pra mim não é tão supérfluo, assim, por isso que, <chuckles> não sei se você vai me entender, mas por exemplo, itens de decoração pra casa ficar com uma cara de casa, eh, pra para o meu marido, por exemplo, é supérfluo, pla pra mim não é. <laughs> E vou
Sei. Claro. Entendo, um quadrinho ali, um vaso de plantas, uma iluminação diferente.
Vaso, um tapete, uma mesa de centro, uma sabe, uma mesa de canto, itens na minha cozinha, né. Então, eh, essas coisas eu não comprei ainda. Eu fico me cobrando, sabe: "Por que que eu não tenho isso ainda? Lá no Brasil eu não tenho." Às vezes eu vou e vou eu quero alguma coisa, eu vou vou fazer uma coisa na cozinha: "Aí não tenho." Agora, no final do ano, eu precisava fazer uma sobremesa pra levar numa festa, aí falei: “Não tenho batedeira ainda”. Mas no Brasil eu tinha, sabe? <laughs> E, enfim, só que eu não posso comprar tudo de uma vez, então eu fico meio nessa frustração assim, sabe. E eu nem deveria, aí me sinto culpada por estar frustrada, porque n não deveria, sabe. Eh
Sei, entendo. É meio que um looping, né. Você não tem e fica frustrada por não ter e, quando vem o desejo de ter, você fica frustrada por desejar, é isso?
É. É, é isso, <giggles> é isso. <laughs> É complexo, né, a mente humana é complexa, mas é isso que
Entendo. Complexo, né? <giggles> É, olha, acho que o único jeito de resolver isso é comprar e pronto. <laughs> É não, brincadeira.
Comprar e pronto. Nossa, meu marido se falar isso pra ele não. Mas meu marido fica falando: "Vai lá e compra, vai lá e compra!". Mas eu sei que ele está desconfortável com ir lá e comprar, sabe.
<laughs> Sei. Sei. Eu acho que que que tem que ter um equilíbrio das coisas, sabe. Mas, eh, você considera que a sua casa, por exemplo, é uma casa que você olhou pra direita, "não uso mais aquilo", olhou pra esquerda, "olha aquilo ali já também comprei por gula", digamos assim. Você considera que a sua casa tem muita coisa que você não usa?
Uhum.